<clicks tongue> जी, तो मैं आपको आज आपके पास एक मदद के लिए आया हूँ और आपके एक सुझाव के लिए आया हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं ये सुझाव मेरे को मेरी निराशा के प्रति, जो मेरी निराशा मेरे ओर से होती जा रही है मेरी प्रगति को लेके, वो मेरे को काफ़ी आपत्तिजनक लग रही है। और आपत्तिजनक इसलिए भी क्योंकि कहीं न कहीं मैं अपने आप को पा रहा हूँ कि मैं दूसरों के मुकाबले अपने आप को अगर मैं देखूँ, तो मैं बहुत धीमा हो चुका हूँ और धीमे के साथ-साथ ये भी हो रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे इससे, निवारण लूँ क्योंकि आप जैसे देखते हैं आपके आस-पास के लोग आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों को लेके और आप कहीं न कहीं उसी जगह पे रह गए हैं या आपकी जो प्रगति है, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी बढ़नी चाहिए दिन पे दिन दिखनी चाहिए, वो कहीं न कहीं मेरी छुप गई है एक कहीं और मेरे को वो मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसको अपने लोगों के बीच में दिखाऊँ, अपने कार्यशील में दिखाऊँ, और कैसे मैं खुद भी उसको महसूस कर पाऊँ क्योंकि कहीं वो जो छुप गई है वो मेरे को खुद नहीं दिख रही। तो मैं औ खुद ही नहीं समझ पा रहा कि मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ, या मैं कहीं धीमा हो गया हूँ या मैं कहीं रुक गया हूँ। तो मैं आपकी मदद चाहता हूँ कि आप मेरे को सुझाव दें कि मैं कैसे इससे, मतलब अपने आप को बाहर निकालूँ?
जी। जी, जी। जी, जी। मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ और कुछ चीज़ें मुझे ए समझने के लिए कुछ प्रश्न आपसे पूछने हैं, जिससे कि मैं और आपके बारे में समझ सकूँ और आप कहाँ तज क्या लक्ष्य या क्या चीज़ें आप अपनी प्रगति में ढूँढना चाहते हैं, वो चीज़ें मुझे समझनी हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, आपके क्या लक्ष्य हैं? क्या उम्मीदें हैं कि जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो?
जी। जी। जी, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे लक्ष्य ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं और वो लक्ष्य कहीं न कहीं मेरी, अगर मैं बोलूँ, तो जो मेरी प्रगति है, मेरी कार्यशील जगह में, उससे जुड़ी हुई है। कहीं आप जब देखते हैं कि आपको काफ़ी समय हो चुका है और जैसे मैं बताऊँ, मेरे को 5 साल हो गए हैं अपनी जगह पे, तो उस जगह पे जो एक 5 साल के व्यक्ति की, अगर मैं बोलूँ, आगात होती है या एक सैलरी होती है
जी। जी, जी। जी।
वो एक मात्रा में मेरी उतनी नहीं है और कहीं न कहीं, उसका जब भी मैं अपने मैनेजर से य मैं बात करता हूँ, तो वो एक ही उसका उत्तर देते हैं कि, "आपकी जो प्रगति है, वो हमें दिख नहीं रही है या एक प्रगति, जो दूसरों के चयन से अगर हम करें, तो आपकी काफ़ी सबसे कम है या धीमी है।" तो उसको देखते हुए, वो मतलब अपना जवाब देते हैं और इसलिए मेरे को आगे जो मिलना है, जो मेरी आगे से हाइक होनी थी या जो बढ़ोतरी होनी थी, वो कहीं न कहीं रुक गई है और मेरे को आगे के जो बढ़ोतरी है, वो भी रुकी और जो मेरा प्रमोशन है, वो भी रुका। तो उससे मेरे को काफ़ी मतलब दिक्क़तें हुईं चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं जो अपने सपने लेके चल रहा था, जो मैं अपनी चीज़ें लेके चल रहा था, वो काफ़ी धीमी होती जा रहीं हैं उसको लेके। क्योंकि आप भी जानते हैं, जब आप एक जगह पे काम करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आप सोचते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे और कहीं न कहीं दूसरी, जो मैं जगह कंपनी देखता हूँ, चीज़ें करता हूँ, तो वो भी कहीं न कहीं इससे उम्मीद करते हैं, पूछते हैं मुझसे कि, "आप 5 साल से उस जगह पे जब हैं, तो आपने अभी तक कितनी आगे अपनी सैलरी का ले लिया है हिस्सा या आप कितने आगे बढ़ चुके हैं या आपकी जो पुरानी आपकी पोस्ट थी, जो आपको मिली हुई थी, वो आपकी कितनी बदल गई है?" तो उसमें मेरा जवाब बहुत मतलब खाली रह जाते हैं क्योंकि मैं बता नहीं पाता कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं और उसका कहीं न कहीं मेरे को आगे चल के बहुत खामियाज़ा भी भुगतना पड़ता जाता है।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
जी। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो कमी है वो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है लेकिन कुछ महीनों से मेरे को लग रही है। और करीबन इस महीने उसको 6 या 5वा महीना हो जाएगा। तो जब से मेरे को मतलब ये दिख रहा है कि मेरी प्रगति स्लो हो रही है या धीमी होती जा रही है अगर मैं बोलूँ तो
जी।
तो ये जो धीमी प्रगति है मेरी कहीं न कहीं मेरे जो आस-पास के लोग हैं उनको भी दिख रही है। उन्होंने कहीं न कहीं मुझे बोला भी है कि आगे चल के जो चयन है जो चीज़े आने वाली हैं, जैसे अभी मार्च का महीना भी आ रहा है तो आप जानते है कि तब एक होती है कि जब आपको हाइक मिलती है, चीज़े होती है, आपकी प्रगति की बात की जाती है। वहाँ पे मैं अपनी बात नहीं रख पाऊँगा। और जो मेरे साथ कर्मी है, जो सहकर्मी है वो अपनी बातों को और अच्छी तरह रख पाएँगे। क्योंकि जब 1 जना कम होता है तो दूसरे पहली आधे आगे आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं वहाँ पे मेरे को एक डर है उनकी चीज़ो को लेके कि वो मेरे से आगे जा चुके है। और मैं अपने आप को कहीं पीछे पा रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी महीनों से ये महसूस कर रहा हूँ तो जो
जी, जी। जी।
काफ़ी महीने से मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो कहीं न कहीं मेरी जो आगे प्रगति को लेके मेरे कार्यशील हैं जो मैं अगर बोलूँ मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ तो उसमें आपको नई-नई चीज़ें सीखनी भी पड़ती है। और सिर्फ़ नई चीज़ें सीखनी भी नहीं पड़ती है आपको जैसे बोले तो एआई के में पे भी काम करना पड़ता है। और एआई के बारे में जानना भी पड़ता है। और जैसे उसमें कैसे काम करना है, कैसे समझना है, वो चीज़ें काफ़ी मतलब मेरे को दिख रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं काफ़ी उधर अगर मैं बोलू तो मैं उसको समझना भी नहीं चाह रहा हूँ। पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है कभी-कभार तो की मैं बर्नआउट वाली फीलिंग में आ जाता हूँ। जैसे बोलते है ना कि बर्नआउट हो गए हो आप। तो वो भी मेरे को कहीं न कहीं एक बार लगता है। और मेरे को इसका काफ़ी मतलब बुरा लगता है कि क्यों मैं ऐसा था? क्योंकि जब कि मैंने अपनी प्रगति जो अभी तक ली थी या जब भी मैं इतने सालों में 5 सालों में जो मैंने अपनी बढ़ोतरी की या बात की तो हमेशा मैंने अपना, अपना जो मेरा, 100% था वो मैंने दिया और 100 भी नहीं 110% दिया जब मेरे को बोला गया है कि आपको देर तक रुकना है तो मैं देर में भी रुका और जल्दी आने के लिए बोला गया तो जल्दी भी आया। तो उसका चयन अगर मैं करूँ तो मैंने काफ़ी मतलब पहले काफ़ी अच्छा किया था। और आज उसके उम्मीद में मैं शायद उतना नहीं कर पा रहा हूँ।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
जी, तो मैं आपको बता दूँ कि उम्मीदें मेरी अगर मेरे से खुद से मैं अपने आपसे उम्मीद ये करता हूँ, कि मैं थो जो पहले अपनी चयन करता था, चीज़ों को लेके या मैं जल्दी काम भी कर देता था, और अगर बोलो तो उम, आप तरह-तरह के काम एक साथ कर लेते थे, जिसको मल्टी टास्किंग भी बोलते हैं, तब मैं इतने सारे काम कर लेता था और कहीं न कहीं जो मेरे मैनेजर हैं, उन्होंने जब मेरे को अपनी अपनी जो टीम है, उसमें जब चयन किया था, तो इसी सोच के साथ किया था, कि ये बंदा पहली से ही इतने काम कर रहा था, जब मेरी टीम में आएगा तो जे ओ मतलब पहली से ही ये सारे कामों को सीख के आया है, तो ये कर सकता है। मेरे जो अलग-अलग काम है, उनको सँभाल सकता है। लेकिन जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो मैं, अब 3 काम की जगह 1 काम भी पूरा नहीं कर पाता हूँ। कभी-कभार तो ऐसा हो जाता है, और उसमें पूरा-पूरा दिन नहीं कम से कम 2-3 दिन भी लग जाते हैं। और जिसकी उनका हमेशा ये कथन रहता है कि, "जिस उम्मीद से मैंने आपको लिया था, वो उम्मीद मेरे को दिख नहीं रही है और शायद हो सकता है, आगे चलके मेरे को आपको, अपनी जो मेरी टीम है, उससे आपको निकालना पड़े, क्योंकि आप अपने सहकर्मियों के बराबर काम नहीं कर पा रहे हो, आप उनसे भी कम कर रहे हो। और जो एक नया बंदा है, वो आपसे ज़्यादा बेहतर कर रहा है।" तो उसका बहुत चलन मतलब मेरी जिंदगी में काफ़ी
जी। जी, जी। जी। जी, जी, जी।
दिक्कतमयी वाला बन गया है।
जी। तो इसका क्या असर आपके म शरीर और अ, मानसिक अ, संतुलन पे भी पड़ रहा है? कुछ बीमारियाँ या कुछ ऐसा अ, सोचने से नींद ना आना, ऐसी कुछ हो रही है, आपकी समस्याएँ?
जी। तो मैं आपको बताऊँ कि कहीं न कहीं इसने मेरे को मानसिक रूप से की आघात किया है और कहीं न कहीं शारीरिक रूप से भी मैं अपने आप को थका हुआ महसूस करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया बर्नआउट में बहुत अपने आपको महसूस करता हूँ। काम के प्रति जब मैं जागता हूँ जब मैं बैठता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है की मैं पहले से ही बहुत थक गया हूँ मैंने काफ़ी काम कर लिया है। और उसके प्रति जो ये नकारात्मक सोच हैं जो मेरी प्रगति को लेके जो मेरे को दिख रही हैं की मैं कहीं न कहीं वो प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरे को कहीं न कहीं पीछे ढकेलती है चीज़ों को आगे बढ़ने में। जैसे मैंने आपको बताया एक काम को करने में भी मेरे को कम ज़्यादा से ज़्यादा समय लग जाता है जब की मेरे साथ कर्मी उस काम को के अलावा भी और भी काम कर लेते हैं जो मेरे मैनेजर को वो चीजें दिख रही है। और कहीं न कहीं उससे मेरा मेरे लिए काफ़ी आगे चल के एक बुरा अ, बोले तो नकारात्मक सोच बननी है मेरे मैनेजर के लिए दिमाग में मेरे लिए कि मैं उनकी टीम में रह के एक नुकसानदायक कि अ, वो हूँ रिसोर्स और मैं आगे चल के उनके काम नहीं आऊँगा। तो वो बहुत मेरे को नुकसानदायक मिल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें मैं कैसे इससे बाहर आ सकता हूँ?
जी। जी, जी। जी। जी, जी। नहीं मैं आपको आपकी पूरी बातें समझ चूका हूँ और कहीं न कहीं आपको जो है ज़रूरत भी है, और इसके संदर्भ में यही बोलना चाहूँगा कि देखिए अ, छोटी-छोटी चीज़ें करके आप अपने आप को सँभाल सकते हैं और ये है कि स पहले तो आपको जो है वो अपनी जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं ना, उनको दूर करना होगा। कहीं न कहीं जो है नकारात्मक चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई हैं कि आप आप सही नहीं हो। नहीं आप सही हो, क्योंकि आप क्या है ना कि आप काम कर रहे हो, और अगर आप बंदा एक काम कर रहा होता है ना, तो वो कहीं न कहीं जो है सक्षम होता है। अगर नहीं काम कर रहा होता है या नहीं समझ पाने में असफल होता तो वो अ, कहीं न कहीं बेकार होता। लेकिन आप अच्छे हो तभी आप काम कर पा रहे हो तो ये सब चीज़ें अपने जो सकारात सकारात्मक विचार हैं ना वो अपने बारे में रखिए। और अ, चीज़ें जो आपको अटक रही है ना, वो कहीं न कहीं अपने एक जगह नोट करिए, कहीं पे जहाँ पे अ, आपको अ, समझ में नहीं आ रहा है वो आप कहीं न कहीं नोट कर लीजिए। एक चेकलिस्ट बनाइए जिससे की क्या होता है ना कि आपको जो चीज़ें जो छूटती है ना वो कभी छूटे ना। आपको मुझे भी मालूम है कि हर चीज़ों में एक ही चीज़ करनी होती है मीन्स काम जब हम कर रहे होते हैं तो हमें एक ही चीज़ करनी होती है, कई बार। तो हम वो चेक लिस्ट बना के करें कि हमें ये चीज़ें छोड़नी नहीं है और ये चीज़ें हमें करनी है और अ, हो सके न तो अ, छोटे-छोटे जो है ना, आप अ, जो अ, ट्रेनिंगस होती हैं वो करिए जिससे की आपके जो अ, जो काम है उसमें कोई भी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही है वो कहीं न कहीं आपको जल्दी-जल्दी समझ में आने लग जाएँगी। और आप जो है, अपनी जो अ, परेशानियाँ है ना अपने कलीग्स से भी बात करिए कहीं न कहीं कलीग्स होते हैं वो बहुत अच्छी सलाह भी देते हैं और आपकी मदद भी करते हैं। तो ऐसे अपने अ, मित्रों को चुनिए जो की आप आप ही की अ, लाइन के हैं। और आपको वो अ, बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। और धीरे-धीरे प्रयास करिए, धीरे-धीरे करके करिए देखिए क्या होता है ना, कि बहुत जल्दी-जल्दी करेंगे ना तो वो चीज़ें जो हैं वो अ, आपको और परेशान करेंगी। तो आप धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं अ, कोई भी चीज़ आपकी जो परेशान कर रही है उसके उसकी जो है ना सॉल्यूशन ढूँढ़ना चालू करिए। उसके जो अ, सही हो सके, कैसे करना है ये सब संदर्भ में आप उनसे अपने दिमाग को जो है बोलना चालू करिए। आपका दिमाग आपको जो है धीरे-धीरे प्रश्न को के उत्तर जो है वो देना चालू कर देगा और एक दिन ऐसा आएगा, कि आप अपनी छवि जो है ना अपने मैनेजर के सामने जो है वो चेंज कर देंगे और आपको अ, वो जो धीमी गति में वो बोल रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं आपकी गति जो है वो अच्छी हो जाएगी। और आप, आगे बढ़ोगे और अच्छे प्रमोशन भी पाओगे। तो आशा करता हूँ आप ये बातों पे मेरे जो है अमल करोगे और, अपनी छवि जो है वो स्पष्ट करके और आगे सफलताओं की ओर बढ़ोगे।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
धन्यवाद।